Здравствуйте.
Здравствуйте, да, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем для вас важна поддержка ваших друзей?
Ой, ну для меня, конечно, ну, действительно, это очень ценно, если я вижу, что друзья, да, ну, как-то заинтересованы во мне. И действительно, когда мне нужна какая-то поддержка, совет, э, ну, они откликнутся. Потому что, да, бывает такое, что все как бы заняты своей жизнью, у каждого своё, кто-то в разъездах, там работа, семья, да. И иногда, а, даже вот, ну, э, человек лишний раз, там, не позвонит, или не напишет, не спросит, как у тебя дела, только обращается, когда ему что-то надо. Поэтому й
Мгм. Мгм. Да. Мгм. Да. Да-да-да. Мгм. М, да. Абсолютно, абсолютно. Но вот знаете, тут, тут, э, вы знаете, я тоже раньше так думала. А, я понимаю, о чём вы говорите, но я в последнее, вот, время попала сама в ситуацию, когда я тоже раньше думала: ой, вот у меня есть такие, типа, друзья, которые обращаются только с ну как, а, а, вот наоборот, когда знаете, когда они они мне пишут только когда им что-то надо, а так они не появляются. Потом я заметила, что, а, ряд моих друзей начал мне, это, вот эти вот предъявлять претензии. И я, и я, вы знаете, да, и я, на самом деле, э, м, стала понимать и ту сторону, потому что, вот как вы сказали, а, как вы упомянули, у каждого из нас своя жизнь. Вот, например, у меня... Эм, да, у меня сейчас, вы знаете, такая ситуация, что я очень сильно поглощена делами своей семьи. Вот я их привезла на другой материк, и мне вот физически нету времени, много времени уделять своим друзьям. А, я про Да, да, да, да-да, да, абсолютно.
Мгм. Всегда поддержив а, ага, поняла. Да, да. А, ага, интересно. Ну да. Мгм, понимаю. Мгм. Ну да, всех обзванивать, писать. Есть какое-то свободное время. Стараешься уделить себе. Понимаю, да.
У меня даже нету времени на себя, на самом деле. Вот мне лишний раз даже на маникюр нет времени сходить. Вот, и я им стараюсь это по объяснять, когда я вижу, что они расстраиваются. Я говорю: "Ну, вы понимаете, у меня такая ситуация, я даже вот с партнёром своим мало времени провожу, потому что я просто не успеваю". Поэтому я начала, вот, другие другую сторону тоже понимать. А как вы вообще, вот, как вы сами понимаете, что для вас, э, что, вернее, что ваш друг действительно поддерживает вас, а не просто, вот, появляется опять же, когда нужно ему?
Мгм. <chuckles> Ага. <chuckles> Но действительно, что поддерживает это когда я, ну, наверно, могу спокойно, если есть у меня какая-то проблема, э, да, вот что-то накопилось, то я могу спокойно рассказать этому человеку. И это не будет ни осуждение, ни критика. А, ну вот, а вот де поддержка, да, те слова, которые действительно дадут мне веру в себя, в свои силы, да. И вот пусть это будет даже то, что я хочу услышать. Ну, например, ну я действительно буду понимать, что человек как-то, да, старается меня поддержать, и увлечён мной, да. А не просто потому, что В последнее время заметила даже такое, что я с человеком разговариваю, а, а, в это время человек просто летает где-то в своих облаках, э, в своих, э, э, своих каких-то там. <laughs> Э, ну пусть и у него. Ну например, да, у тебя тоже есть какие-то свои проблемы. Но ты скажи: "Слушай, у меня щас у самой такое вот происходит. Я тебя прекрасно понимаю, но давай щас просто, вот, на какие-то другие темы поговорим". Давай не про
Мгм. Мгм. Да-да-да. Мгм. Да. Да. Ну конечно, конечно. Вовлечён, да? Вовлечён. Мгм. Да, абсолютно с вами согласна. Мгм. Да, это самое ужасное. Это самое ужасное на самом деле. Да. <laughs> Н-да. Н-да. Да. Да. Да. Да. М. Ну вот видите, вот это, кстати, да, очень важно. Вы правильно сказали, потому что, мне кажется, вот, а, самое недруж недружелюбное, вот, скажем так, что можно сделать в дружбе- это вот проявлять равнодушие. То есть, мне да. То есть, знаете, да! Да да да да! Т то есть, а, мы же видим, что человек, он может на нас смотреть, а мы же понимаем, что он не вовлечён. То то есть, мне лучше намного услышать то, что мне как раз не нравится. Э, мне лучше услышать осуждение. Мне лучше услышать какое-то честное мнение, когда человек даже меня ругает, но я хотя бы понимаю, что он искренне это делает. И он это делает, потому что, ну, по крайней мере, это у него какой-то эмоциональный отклик вызвала вот эта ситуация со мной. Да, да, да. А когда он сидит, да, да, да, а когда он сидит просто в себе и поддакивает: "Ага, ага". А, и там иногда говорит: "О да, я тя понимаю!" Да. Да, да, абсолютно. Вот знаете, да, абсолютно. Вот человек даже может вз сидеть в телефоне, но слушать тебя. А вот он может сидеть. Н-да. Нет, он может реально слушать. И ну, я, я сама могу, вот знаете, сидеть, а а когда я жду, например, какую-то важную смску, я могу поглядывать на телефон, но я слушаю человека. А он может человек сидеть на тебя смотреть, поддакивать и говорить: "Да, я тя понимаю". И вообще, вот, ну, летать, как вы сказали где-то, да. Да, поэтому я вас очень понимаю. Конечно. А был у вас случай, когда поддержка друзей прям вот сильно помогла в какой-то трудной ситуации?
Мгм. Равнодушие, да, типа: "Ну и рассказывай, рассказывай, мне вообще всё равно, потому что у меня там своё". Н-да. Ага, ну да. Ну да, он тоже, да, вовлечён, поне он не на отвали это делает. <chuckles> Да, или, там, в телефоне, или ещё где-то там, э, что-то рассматривает. <chuckles> Да, и такая: "Мгм, мгм". А, ага. Да. О, классно. <chuckles> Мгм. Н-да, где-то там. Да, в своих каких-то местах. <chuckles> А, да вот как-то и не припомню такого. М.
Мгм.
Но Да? О, расскажите, поделитесь. Потому что я ещё
А у меня вот была недавно, у меня была, я вам потом расскажу, вон. Ну, вы знаете, если коротко, ни ни нет, не. Ну, вы знаете, у меня скорее это давала не какой-то практический совет. Ну, вот я, э, расставалась со своим молодым человеком несколько месяцев назад. Н не раст не рассталась, но, э, мы уже решили в тот день. И я прям чётко помню, как я с двумя своими подругами по телефону поговорила. М, одна со мной в городе, другая в другом, вообще в другой стране. Вот, и вот как-то очень так позитивно всё было. Ну, то есть, они мне дали какие-то советы, и вот как-то там и п и мне так стало легко. Вот прям мне это сильно отпустило, да. А у вас было такое?
О. Мгм. Ага. Супер, здорово. Мгм. Да, я Да, вот я сейчас вспомнила, у меня тоже было расставание. Это, ну, это не было прям прям расставание, но это было очередное из, и такая <chuckles> с ссора. И вот тоже было очень плохо. А это было ещё в преддверии моего дня рождения. И мне подруга предложила, э, вместе, там, поехать на несколько дней просто в другой город, там, отдохнуть, развеяться, классно провести время. И мы действительно как-то даже не задумывались долго, купили билеты, там, выбрали в и поехали. И действительно, развеялись, классно провели время. И это было, ну вот, настоящая поддержка, потому что она тогда, ну, действительно, ради меня тоже выбрала время, поехала со мной. И вот именно посвятила своё время мне. И ну, как бы да, это был совместный отдых такой, но это было ценно, и это прям чувствовалось, что человек, да, готов мне прийти на помощь, вовлечён в меня. И вот прям, э, такое ощущение, да вот, что ну всё-таки я не одна, у меня есть там, да, поддержка, вот, э, помощь.
Мгм. Мгм. Ну да. <laughs> Да-да-да. Мгм. Мгм. Мгм. Да. Здорово, здорово. Мгм. Супер, да. Мгм. Да, да, да. Да, очень ценно. Очень ценно, да. Мгм. Мгм. Н-да, я не одна. Мгм. Ну, вы знаете, вот тоже да, ма я вас понимаю, потому что моя подруга, вот которая на другом материке, она мне тоже, прям, сразу план путешествия состроила, куда мы с ней поедем уже назначили. Хотя мы вообще на разных материках, вот реально на на разных частях света живём. Мы сразу договорились, куда. У меня, допустим, безвиз, у неё нет безвиза. Э, вот договорились, куда мы поедем, а, и как-то меня так успокоило, я уже визя э, в визуализировала, что мы с ней туда едем, вот, и как-то так меня тут. Да, да. Да. Вот, знаете, при расставаниях очень помогает, э, при эмоциональных, э, расставаниях очень помогает визуализировать план, а, B. То есть, если вы, вы расстанетесь, что вы будете делать, прям вот конкретно, знаете, поеду с подружкой вот туда-то, а потом перееду туда-то. Это очень успокаивает, прям вот знаете, когда план конкретный, не просто, там, буду жить новую жизнь, а вот конкретный план иметь. Это очень здорово. А у вас? Да, да, да. А у вас были реально, были какие-то такие ситуации, когда вы чувствовали, что друзья вас не поддерживают, и как вот вы с этим справлялись? У у меня тоже такие были, к сожалению, ситуации. <laughs>
О, класс. <laughs> Ну это да. Мгм. <laughs> Супер, как проводим время, да, и уже, и уже такое что О, супер. Мгм. Ну да, да. <chuckles> О, супер, я учту, спасибо, <laughs> буду зна <laughs> Не поддерживают. Ну и тоже, наверно, если взять вот, э, тему отношений, <chuckles> то у меня как раз такое было, что подруги, ну, не поддерживали мои отношения с молодым человеком. Ну то есть они прям вообще его так ну Ну, всегда как-то негативно о нём отзывались. Да. То есть вот такая оценка была, то есть, э, ну как-то на него вообще очень негативно реагировали, а мне, ну как бы хотелось наоборот, да, чтобы все между собой как-то дружили, общались. И б да, сов если совместные какие-то выходы, но да, вот это было очень так, э, неудобно, потому что всегда какой-то негатив, ну и вот этой из серии: "Зачем он тебе нужен, зачем он тебе нужен?" Ну как, это же моё решение, ну, на данный момент я так решила.
Да. Да. Мгм. Мгм. Не любили. <laughs> Да-да-да. Ага. Мгм. Общались, да. М. Да-да-да. Мгм. Ну, вы знаете, э, м, м, я вас понимаю. Мне вообще кажется, вот знаете, я вот вспоминаю, у меня таких ситуаций не было, когда подружки не принимали мой выбор, а, мущ мужчины. Но вот я вспоминаю, когда я, м, а, когда мне не нравились Я я вообще стараюсь никогда не влезать в личную жизнь своих друзей.
Ага. Не влезать в отношения. Я тоже, да.
Да, до момента, когда есть веский повод. Вот знаете, у меня 2 раза было в жизни, что был, э, веский повод. Ну, с одной стороны, прям было откровенно, что, э, молодой человек, э, за которого собиралась моя подружка, он начал приставать к её подругам. Ну, я об этом знала. И, и в том числе, косвенно ко мне. Да, и несмотря на то, что я максимально лояльна, вот, мне всё равно, с кем мои друзья, там, встречаются. Но вот этот случай, когда я понимала, что это по сути, если я это не скажу, это будет предательство, прям предательство, да, я бы не хотела, чтоб со мной так поступали. И 2 раз, когда, ну, прям откровенно, э, и тут не тока й Ну, я не стала, как бы, со своей подружкой разговаривать серьёзно на эту тему, но тут понимаешь, что откровенно они друг другу н то есть, это абсолютно разные люди. И ей все наши друзья говорили, что это просто разные люди, вот абсолютно разные. И когда она меня спросила, вот сама: "Что ты думаешь?" Я сказала: "Я думаю, что вы разные люди". Я ей честно сказала. Но я не говорила, знаете, что-то из серии: "Я тебя не поддерживаю, ещё он не нравится. Вообще я тебе там, вот я те говорю, ты должна меня послушать". Слушайте, она меня спросила только поэтому. Я ей сказала: "Я думаю, что вы разные люди". Да, да. Ничего плохого. Да. Я не д считаю, что человек плохой, не считаю, что ты плохая, просто вы разные люди, и скорее всего я, я не вижу вас, да ну, в дальнейшие перспективы вместе, так оно и получилось. Вот.
М. Мгм. А, ну это да, <chuckles> это уже серьёзный звоночек. Мгм. Да, понимаю. Мгм. Понимаю. Мгм. Мгм. Да. Да, бросай его, да. Н-да. Ну да, и вы правду сказали, да? Ну зачем там что-то врать, приукрашать? Да. Да. Она сделала правильный выбор, да? <chuckles>
Э, нет, она сделала выбор как раз таки выйти за него замуж, но я имею в виду, они развелись, то есть ч вскоре. Э, да. Да. <laughs> Да.
Ага. М. А, ну вот, если бы она прислушалась, да?
Но вы знаете, а щ а, я не думаю, что есть смысл жалеть, потому что, во-первых, прекрасный ребёнок там получился. Во-вторых, это ценный урок, я думаю. Всё, что мы проживаем- это в любом случае урок. Н-да, да.
Ага. Да, но человек проживает свой опыт, конечно. Она бы послушала всех, и не сделала бы этого, потом бы пожалела. А так это уже её какие-то уроки жизненные.
Абсолютно, конечно. Да. Да, потому что она его очень да, она, знаете, его очень любила, поэтому я думаю, что в этом случае было ей важно было это это прожить, вот этот вот опыт, потому что это её изменило. А вот, э, да, а вот мы с вами говорили про неподдержку и поддержку, э, вот друзей нас. А как вы сами стараетесь под поддерживать своих друзей?
сто процентов, да. <chuckles> Мгм. Да. А, ну я тоже. Я, наверно, как, э, "относись к другим, как бы хотел, чтоб относились к тебе", поэтому, да, я тоже стараюсь всегда, ну, как-то узнать, как дела, узнать, э, ну, если там вижу, что у человека какое-то, да там, плохое настроение, вот, что-то ну, ну, оно чувствуется да, что-то не то. Какую-то поддержку, приглашаю там на прогулку. А, то есть, ну то есть, вот какие-то такие. И даже самое элементарное, если я понимаю, что у человека, там, сейчас не очень, а мы на расстоянии, ну это просто когда начинаешь там, э, отправлять, э, смешные мемчики про путешествия, про какие-то там ну и что-то смешные жизненные ситуации, и уже как-то и да настроение поднимается и становится веселее. И в этот момент я понимаю, что действительно, и человек уже чувствует, что, ну, поддержка есть. И вот то есть уже.
Мгм. А мне? Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Ну да, здорово. Мгм. Ну да. Да, да, да. Н-да. Да. Здорово. Мгм. Мгм. Кань Конечно. И вот знаете, мне кажется мне кажется, что сильно разрушает дружбу, м, <clicks tongue> если возникает на каком-то этапе какая-то какой-то элемент конкуренции, потому что вот у меня. Да. У меня много, м, на самом деле, молодых людей, друзей. Я с детства друзи э, дружила с мальчиками больше, чем с девушками. Как-то у меня органично получалось, поэтому я не понимаю, когда вообще люди обсуждают, как, возможна ли дружба между мужчиной и женщиной, потому что для меня Под под большим сомнением возможна ли б эм, м, дружба между женщиной и женщиной, на самом деле. Потому что у меня есть, безусловно. Да, у меня есть подружки, но вот временами возникает элемент конкуренции, к большому сожалению. Но я думаю, что в здоровых, кон М, ну, вы знаете, у меня это проявляется, это даже не нужно, а, как бы, это не не нужно быть пророком, чтобы это видеть. Ну, то есть, э, у меня, э, ну, до ужаса был, вот сё <chuckles> вот смешная во всех смыслах ситуация, ну буквально. У меня была подруга, которая ни с кем не встречалась, а я уже там встречалась несколько месяцев со своим молодым человеком, он мне сделал предложение, и вот ровно через 1 месяц она выкладывает фотографию, что ей делают предложение. Я пишу, говорю: "Слушай, а как это? Ты ж, ну, в смысле, е ты же ни с кем, у тя даже молодого человека не было!"
Да, приятнее. О да, это 100 %. Мгм. Мгм. О! <chuckles> Конечно, возможно, да. <laughs> <laughs> Ну да. А как это проявляется у вас? Мгм. <laughs> Ага. Вау. Ого. Э, как как это возможно? <chuckles>
Она говорит: "Ну, вот я, вот, решила, вот быстро решила". Ну, то есть, я подсознательно понимаю, что просто на неё видимо как-то вот, эм, <clicks tongue> сильно повлияло. Ну, как бы, ну, я в этом уверена, понимаете. Может быть, конечно, оно не так было, но я прям уверена. Мы с ней с детства дружим, что на неё сильно повлияло, вот этот вот элемент, что я щас выд выхожу замуж. А, тем более нам уже было с обеим за 30. А, и к большому сожалению, я вот думаю, что это с этим было связано.
О боже. Мгм. Ну да. И Не, ну это ей повезло, что она очень быстро нашла желающего, который сразу захотел так быстро жениться.
Да. Ам. Да, это на самом деле, ну, м, на меня сильно повлияло, и я, честно, я была в шоке. Вот, спасибо вам большое. Да. Да-да-да, спасибо! Интересно было пообщаться. Хорошего дня вам. До свидания. До свидания, до свидания. <laughs>
Понимаю, да. Это очень, да. Спасибо, очень интересно было, да. Благодарю, хорошего дня. До свидания.